Mhm mhm. Oh, iya. Heeh, sama kayak itu ya, kalo misalnya saya suk eee, sering denger dari teman-teman cowok saya nih, katanya mereka sura suka hilang korek korek api tuh, korek mancis, tuh, heeh. <laughs>
Mmm, m <laughs> Iya, betul. Nah, saya biasa jadi korban itu binasa, Mbak. Saya jadi korban, ya kan, jadi udah beli korek, eh, bentar ilang lagi deh, <tsk> biasa sih, mmm, ah.
Makanya kan itu mhm. Oh, iya? <laughs> Waduh. Heeh heeh. Jadi memang ya, Kak, eee, apa ya, komunikasi yang terbuka dan jujur kali ya, kalau misalnya mau menyelesaikan masalah seperti itu. Mmm.
Oh, iya, betul, harus terbuka, jujur, dan tetap sopan kan, penting itu.
Nah, itu dia. Wah, terima kasih sekali loh, Kak, untuk obrolannya malam ini. Seru banget nih, jadi heeh, jadi inget lagi nih, tentang barang yang belum balik nih, Kak. <laughs>
Sama-sama, Kak. Mhm. Sama-sama. <laughs> Mudah ke mudah-mudahan kembali, Mbak. Terima kasih, Mbak, ya.
Betul, mari, Kak.